Warum?
Hm, einfach weil's mir Spaß gemacht hat, wenn zum Beispiel sagen wir jetzt mal, es kommt 'n neues Spiel raus und, äh, man möchte das halt zusammen spielen oder halt schauen, okay, wer ist schneller irgendwo oder wer findet de zum Beispiel, wenn's jetzt Pokémon ist, die legendären Pokémon schneller oder alles so was, oder man kann sich gegenseitig halt helfen und, äh, sonst bräuchtest du dafür Internet, aber bei solchen Spielen geht das ja meistens nicht, deswegen, ähm, ja, hat man sich dann da eher getroffen, hat das zusammengespielt und es hat dann irgendwie mehr Spaß gemacht, finde ich, als wenn man das dann irgendwie alleine vor sich hin spielt zu Hause, wenn du verstehst, wie ich meine.
Ja. Ja. Ja. Ja, ja, klar, klar. Aber das ist ja auch nicht so oft, weißt du? Ähm, j j j j ja, wie gesagt, also, m m hm, äh, o zum Freund hinzugehen und da einfach anzuklingeln oder oder was immer, aber auch m m a auch wenn du dich anmeldest, das scheint mir mehr zu sein heutzutage, wo die Leute sagen
Mhm. Mhm.